Makanan jalanan yang ternyata gak suka. Ada sih, Kak, jadi waktu itu aku bik apa ya, beli nah belinya tuh pas aku lagi wisata sih ini, Kak. <laughs>
Oh, jadi belum tau rasa, belum pernah nyoba ya? Oke.
Betul, yaitu adalah walang goreng, Kak.
Walang itu apa itu? <chuckles>
E wa walang itu jangkrik, Kak, jadi jangkrik digoreng. <chuckles> Iya.
Oh, baru tahu saya ada makanan seperti itu. Oke oke oke. Heeh.
Iya, agak ekstrim ya gitu, tapi pas aku coba gitu yah, nah mungkin gara gara aku nya kepikirannya ini tuh makanan tuh aneh ya gak pernah aku coba gitu. Ketika aku makan tuh ya ya aneh aja rasanya gitu, Kak, walaupun kata orang-orang enak gitu. <laughs>
<chuckles> Mungkin karena baru pertama nyoba juga, nah balik lagi nih ke makanan jajanan favorit gitu, eee, kamu punya waktu-waktu khusus nggak sih m m untuk belanja atau jajan makanan itu? Misalnya mungkin kayak bolehnya sore hari aja atau mungkin dari pagi udah, eee, biasa jajan gitu?
Bisa jadi. Mmm. Nah biasanya sih kalau aku tuh lebih senangnya jajan itu siang sama lebih ke sore ke malam gitu, Kak. Habis magriblah istilahnya ya, nah jadi kenapa sih aku kalau misalkan jajan gitu ya senangnya di jam-jam segitu? Karena jam-jam segitu, kalau siang nih aku biasanya jam 10.00, Kak, jadi anak SD-lah istirahat gitu, Kak. Nah itu masih ada, <laughs> iya betul, Kak. Nah makanya aku senangnya di situ, Kak. Tapi kalau malem, nah ke malem itu mungkin lebih bervariasi, Kak, menunya gitu, jadi banyak yang jualan itu lebih ke kayak sore dari m dari sore ke malem gitu. Makanya aku beli di jam-jam segitu dan itu pilihannya juga banyak gitu, Kak. Jadi kayak aku bosan nih misalkan beli siomay terus, ya udah aku belinya mungkin besoknya batagor atau sempol atau yang lain, banyak ya. <laughs>
Oh, jadi biar barengan sama anak SD. <laughs> Heeh. Oh, iya. Jadi Kakak melihat, eee, situasi pedagang ya mana yang banyak pedagangnya, eee, dan mungkin kayak tadi pas SD pedagangnya banyak di waktu anak SD istirahat terus kalau zu malam pedagang banyak, eee, dengan varian makanan juga yang beda-beda gitu ya?